Olha, eu acho que é mais a representatividade no meio corporativo, não é nem tanto na na na TV ou na na publicidade, porque tem essa e e-e esse essa máscara ainda que eles utilizam às vezes pro pra esses períodos do ano. Mas no mundo corporativo, às vezes é desleal por questões de aparência, isso não necessariamente só por cor, né. Existe meio que um padrão, existe meio que, eh, uma, como é que se diz? É é é como se as pessoas elas engessada, exato. É como se as pessoas precisa precisassem se adequar a um determinado padrão pra poder chegar ali, e eu acho que isso poderia mudar, porque uma empresa que tem diversidade, ela é uma empresa muito mais rica do que uma empresa que que tenta colocar todo mundo em em uma caixinha de fósforo, né.
Aham. Sim. Aham. É. Uhum. Sim, sim. Uma coisa engessada, né. Aham. Imagino, imagino. E hoje em dia, hoje mudou um pouco, né, já já mudou pra melhor. Mas eu ima eu lembro que antigamente, até você tocou nessa questão da da da aparência, eu lembro que antigamente, meu Deus, um uma companhia aceitar uma pessoa tatuada era o fim, e em entrevistas você já passou por alguma coisa assim em entrevista? Você se sentiu julgado?
Uhum. Uhum. É, exatamente. Hum. Olha, no Brasil eu passava direto, no Brasil eu nunca fiz uma entrevista, eh, dizendo que eu e que eu sou gay, por exemplo, jamais. Porque eu tenho certeza que aquilo poderia ser uma característica que me desclassificaria, independente de ser competente ou não. Eu acredito que sim. Eu nunca quis, eh, pagar o preço pra ver, sabe.
Nossa. Aham. Não acredito, sério? Meu Deus. Aham. Ah, eu entendi, eu entendi.
Então, eu fa quan quando a a gente gosta da oportunidade, fala: "Não, não vou", <chuckles> se for uma coisa excludente, mas isso durante o processo seletivo, quando entrava na empresa não, sabe. É só naquele
Sim, claro. Depois que você já tá lá. <laughs>
É, exatamente. <laughs> É, vai sair do armário, <laughs> tipo isso. De plumas e paetê, não é pra tanto, né. <laughs>
Pronto, me libertei. <laughs> Ah, meu Deus. <laughs> Pronto, pronto, mas que bom, que bom. <laughs> É muito bom isso. E na Holanda vo como é que foi esse processo seletivo pra Holanda, você teve essa liberdade ou também preferiu ser um pouco mais, eh, reservado nesse sentido até passar no processo seletivo?
<laughs> Sim sim. Sim. Nã